Eh, io sicuramente farei un momento di stop. Farei proprio un mio mindset e inizierei a uhm, a dedicarmi prima alle ehm, alle priorità. Ti faccio un esempio: il volontariato è una cosa bellissima, sono pienamente d'accordo con te, ehm, ma, mhmm, non è una cosa imminente. Magari potresti accantonarlo per per non dico annullarlo, accantonarlo, tenerlo proprio come quando hai voglia di svagarti completamente che n sei oberata di cose e dedicarti più alle cose più imminenti che stanno accadendo, quindi schedulare delle priorità. Con le priorità secondo me poi tu riuscirai a gestirti al meglio il tuo tempo e magari riuscirai, quando hai capito quali sono al 100% le tue priorità, andare a a dire: "Okay, ho le mie priorità, posso, ehm, tornare a fare volontariato." Anche il lavoro, quello che stai quello che stai facendo, mhmm, ti aiuta molto, perché comunque sì, ti occupa del tempo, è un peso in più, però, ehm, ti fa svagare da quello che è il semplice studio, che io chiamo semplice, ma, uhm, immagino sia abbastanza complicato e e complesso. Sì, sì, può
Mh-mh. Certo. Assolutamen Erto. Q eh, un po'. <laughs> Abbastanza. Solo che sai, anche magari coinci conciliare 2 attività che sono praticamente uguali, quella della prima e della seconda laurea e poi anche il lavoro, comunque non è una cosa magari semplicemente meccanica, quindi una pe cosa in cui devi mettere proprio, uhm, anche iniziativa, uhm, interessarti, uhm, anche avere a con
Mh-mh. Certo. <sniffs> Sì, comunque devi essere presente, devi essere sempre sul pezzo.
Esatto, esatto, bisogna essere presente e comunque, come dicevi te, anche nel volo nel volontariato sicuramente bisogna comunque essere partecipi, perché aiutando anche le altre persone bisogna cercare di portare anche un po' la parte migliore di di sé stessi.
Certo. Esatto, devi devi comunque presentarti in maniera allegra, voglio cioè, ehm, entusiasta di quello che stai facendo, ecco.
Esatto. Esatto, anche perché se le persone capiscono che tu sei lì magari semplicemente per obbligo o mhmm, o mhmm, o semplicemente non non avendo voglia, diciamo che non sono meno predisposte anche a farsi aiutare. Quindi forse hai ragione, bisognerebbe bisognerebbe dare le prio le prio le priorità e poi
Certo, quello sicuramente. Ma io